Ồ, cũng có nha, kiểu, mà thật ra nói mà hông đi theo xu hướng thì cũng hông đúng. Mình cũng nhớ lại là cái hồi mà mình vừa mới 18 tuổi, mười mấy tuổi thì cũng hay đi theo mấy cái xu hướng như là áo áo rộng thùng thình nè, hoặc là, kiểu, ơ, dây giày là phải phải nổi nè, rồi còn cái gì nữa ta? Ừ, kiểu, ưm, ừ, đúng rồi, xong rồi cái gì tóc thì phải highlight cọng đỏ, cọng vàng kiểu vậy. Hồi xưa thì có, nhưng mà càng lớn, ừm, càng lớn càng trưởng thành thì kiếm được một cái gu nào mình cảm thấy thích và cảm thấy ăn ăn mặc vào nó thật, có cái mình cũng đi theo luôn tới giờ. Trong t tương lai thì không biết là có thay đổi hay không. Ừ, ừm.
À, mình hiểu. Đi giày nổi 2 màu luôn, đúng hông bạn? <laughs> Ừ, đấy, tóc sư tử, rồi này kia đồ đó. Mình hiểu. À, nhưng mà rõ ràng là cái cái việc mà quần áo thùng thình này kia mặc dù là hồi xưa bạn nói là theo thu hướng, nhưng mà bạn bận cái đó bạn vẫn thấy thoải mái, đúng hông? Bạn vẫn, kiểu như là, được thể hiện cái c cái bản thân bạn lúc đó, đúng hông?
Ừm. Thật là có. Thực sự lúc đó lúc đó, kiểu, ơ, kiểu, giờ mà nhìn lại thì thấy ghê, nhưng mà bản thân ngay lúc ngay ngay ngay lúc đó thì lại thấy đẹp nha.
Ờ, như giờ thấy ghê, chắc rồi, đúng rồi. Ờ, lúc đó thì rất là tự hào vì đó là bạn thể hiện được bản thân bạn ra nè. Đúng bản thân bạn luôn! Chứ nếu mà, gọi là, không đúng bản thân bạn chắc
Ừm, ừm. Đúng rồi, mà ai cũng mặc vậy mà, đâu có dám nói thấy ghê được. <chuckles>
ừ, chắc hẳn là nếu mà không đúng bản thân bạn thì chắc lúc đó là bạn sẽ bận những cái áo bình thường như bao học sinh khác, đúng hông bạn?
Đúng rồi, đúng rồi.
Đấy. Vậy thì đúng thiệt sự là cái gu, cái cách ăn mặc mà phải thật, bản thân nó phải thay đổi theo thời gian nữa. Vậy thì bạn nghĩ trong tương lai á, cái gu của bạn, cái cái thân cái cách ăn mặc của bạn nó sẽ thay đổi như thế nào?
Ừm, ừm. Trời ơi, nói chứ lâu lâu mình rãnh á, mình hay lên mấy cái d mình lên hay mấy cái sàn cam cái mình coi thử thời trang mà U50 thì sao á, nhưng mà mình coi vô thấy cũng hơi vội nha, thấy cũng, ưm, chưa tìm được nên là mình cũng đang kiếm nha, tại vì mình mong muốn là cái vóc dáng của mình nó sẽ hông có thay đổi quá nhiều trong tương lai á. Nên là mình cũng muốn học những cái những cái, ưm những cái người mà họ đã lớn tuổi á, nhưng mà họ vẫn ăn mặc năng động nha, mình muốn là sau này có già rồi vẫn mặc quần jean vẫn đẹp nha.
Ờ! <laughs> Có thể. Mình hiểu. Vậy thì tốt!

Mình đồng ý. Vậy thì những cái phụ kiện như bạn mới đeo vào á, thì nó cũng tăng sự tự tin bạn lên hông hay nó có ý nghĩa gì hông mà bạn chọn tụi nó?
À, cũng có nha, tại vì mình là một người rất là thích mấy cái đá mà, kiểu, đá năng lượng á, cho nên là mình mình hay mua, ờ, mình hay mua mấy cái đồ, ừm, trang sức nó liên quan đến đá năng lượng nhiều hơn như mấy cái, a, thạch anh hồng, thạch anh tím rồi thạch anh trắng này kia đó, để mà tăng cái năng lượng tích cực cho mình trong cái quá trình làm việc á.
Phong thủy á. Mình hiểu. À, đang Hay nha. Vậy thì, ờ, theo như bạn nha, là và c đeo cái đó lâu lâu bạn sẽ có năng lượng tích cực hơn, bạn cũng làm bạn tốt hơn nè, nhưng mà cái đó là theo như bạn là ừ, cảm nhận như vậy thì ừ, đúng rồi, cảm nhận thôi, đúng, kiểu như là một cái, gọi là, cái cái sức khỏe tinh thần bạn được tốt hơn là chắc chắn, đúng hông bạn? Tại vì bạn suy nghĩ tích cực hơn.
Ờ, ờ, đây cũng không có để ý nhiều lắm, hông biết là có thiệt hay không, ờ, mình cảm nhận vậy thôi, đúng rồi. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, thực ra là theo mình có đọc thì theo nghiên cứu là đúng là cái tụi đá này nó có tác dụng thiệt, nhưng mà, kiểu là, nó hông có bị nó không phải là tới nỗi mà thần thánh hóa như là mấy người mà mà rao bán ấy. Đúng rồi, nó v theo nghiên cứu thì nó có đúng rồi, ừm.
Thần tiên, thần thánh rồi, đúng rồi. <chuckles> Nó sẽ có hút năng lượng, nó sẽ có, gọi là, hút năng lượng tiêu cực xong xả năng lượng tích cực cho bạn thật, đúng hông? Kiểu vậy, đúng hông? Nhưng mà nó hông có thần thánh thôi.
Đúng rồi, nhưng mà nó hông phải là cái kiểu mà thần thánh, kiểu là là, mà 24 tiếng hiệu quả liền thì hông có, với lại một phần mình thấy nó cũng cũng đẹp, cũng hợp nhãn nữa nên là, ừm, nhìn cái đó thôi ờ, nhìn cái đó thôi là thấy tích cực rồi.
Ừ. Ừ, công nhận. Chính xác, nó rất là thời trang đó chứ. Ừm, vậy thì nếu mà quay lại cái môi trường cũ á, ừ, mà, gọi là, phải b tiếp tục ăn mặc gò bó như hồi xưa thì bạn mà mức lương cao hơn thì bạn có muốn quay lại hông?
Ừ.